Alors j'ai une, hem, problématique personnelle on va dire mais, heu, mais je me sens, heu, un petit peu oppressé par, heu, enfin, socialement en tout cas par, heu, hem, pour ce qui est de de suivre tout un tas de de dépenses en fait pour, heu, différents, heu, différents événements. Heu, en particulier là je pense qu'on est dans la période très parlante à ce niveau-là, <chuckles> heu, période de f voilà, période de fin d'année avec les fêtes entre Noël et le Nouvel An finalement, un peu cette obligation de dépenser, de faire obligatoirement, heu heu, bah voilà, heu, même si on dit toujours: «Oui, heu, on veut faire simple, pas habituer les enfants à». Enfin voilà, toujours ce ces beaux discours mais au final, heu, tous ceux qui disent ça, finissent toujours par acheter des gros cadeaux ou <chuckles> beaucoup de cadeaux qu'on trouve sous le sapin, et heu, voilà c'est c'est, heu, c'est l'exemple type. Après il y a il y a d'autres événements dans le même genre, mais c'est vrai qu'il il y a vraiment cette pression sociale globale, heu, souvent où voilà, il faut, pour différents événements, il faut dépenser.
D'accord. Mmh. Ouais, c'est sûr. <chuckles> Oui. Ouais, ouais, je bah je comprends complètement, et c'est vrai que la période, heu, actuelle, heu, est est est vraiment, hem, comment dire, heu, visible hein, pour ça. Heu, est-ce que déjà, heu, toi, tu as essayé, heu, de réduire, heu, ton budget, heu, par rapport à ça? Ou c'est juste une réflexion que tu te fais là, heu heu, actuellement, mais sans essayer de de trouver une solution? Ou, heu
J'essaye de le faire, heu, dans différents événements. <coughs> Après, des fois, il y a des moments où c'est moins évident que d'autres. Hem, la problématique c'est ouais, quand quand je parle de pression sociale c'est ça, c'est que même si on n'a pas envie de le faire, il y a toujours, heu heu, bah, si nous on le fait pas, c'est que quelqu'un d'autre va le faire à notre place, et du coup on se sent un peu obligé de le faire sinon, heu heu, je dirais que même pour les l'histoire des cadeaux, heu, que ce soit, heu, anniversaire, Noël, heu, surtout aujourd'hui. C'était pas le cas à notre époque je pense, heu, enfin, du moins à l'époque où quand moi j'étais petit, heu, je suis je suis un vieux maintenant, j'ai plus de 40 ans, heu, mais <chuckles> mais, hem, on n'avait pas ce cas-là, mais aujourd'hui le cas de figure fait que quand on si on décide de restreindre, à ce niveau-là sur des cadeaux, bah, c'est les grands-parents qui vont prendre le relais et qui vont faire, heu, 15 fois plus, parce qu'ils vont dire: «Oh non, heu, il faut pas les priver, heu, s'ils le veulent ils vont l'avoir» et et aujourd'hui on du coup on a cette pression si c'est pas nous, c'est les autres qui vont le faire. Bon, en l'occurrence l'exemple type, ça c'est des grands-parents et du coup on se sent un peu obligé bah, d'en faire un petit peu plus parce qu'on veut pas non plus forcément qu'ils prennent le relais. Heu, des fois ça va être par culpabilité de les faire de on va avoir l'impression de les faire dépenser si nous on le fait pas, et heu, et du coup ouais, c'est un peu tout c'est un ensemble quoi, qui met la pression, heu, sur le le fait qu'il faut faire les choses finalement.
Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais. Ouais, je comprends complètement. Enfin, il y a une histoire de un peu de compétition entre les personnes, même si c'est pas voulu hein. Je pense, qu'effectivement, la les personnes essaient de compenser, heu, par exemple, heu, ce que eux, ils peuvent voir comme un un manque, heu, de cadeaux par exemple mais, heu, c'est vrai que cette situation, elle est délicate et et je comprends vraiment, heu, ton point de vue.
Ouais. De compétition et de culpabilité, en fait. Il y a d'un côté culpabilisant si on ne fait pas, heu, dans certains événements comme tout le monde. Heu, un autre exemple, c'est en événements sociaux, c'est par ample Halloween. Halloween, si, heu, si on n'a pas la récolte de bonbons, si on n'a pas le costume, si on n'a pas ça va être un peu culpabilisant parce qu'il va y avoir, heu, heu, bah mon enfant qui va se comparer aux autres et qui va dire: «Bah, pourquoi moi, je le fais pas?».
Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça peut appel Ouais, après, heu Oui. Ouais, ouais, je comprends complètement. Heu, est-ce que déjà tu as tu as déjà pensé donc heu là, je reprends le sujet des cadeaux mais parce que enfin, je sais qu'on est nous, on est habitué, heu, à avoir des cadeaux plutôt, heu, matériels et cetera. Mais par exemple, heu, moi je ce enfin, si on est amenés à avoir des cadeaux peut-être un peu plus personnels, par exemple, heu, une création, heu, manuelle, ou, enfin, ou, heu, par exemple où tu prends un temps donné, heu, réservé pour une personne, heu, heu, ça peut a apporter, heu, qu quelque chose de plus, tu vois, par rapport au heu, à la personne concernée. Je sais pas si tu as déjà pensé à ce genre de solution?
Oui. Mmh mh. Alors Je le fais très souvent, dès que j'en ai l'occasion. Sur, heu pour Noël par exemple, c'est pas possible parce que, je peux pas faire une création personnelle et le présenter comme tel vis-à-vis des enfants.
D'accord. Oui, ouais, il y avait des des enfants, je comprends, ouais. <chuckles>
Mmh c'est là là, c'est autre chose. Mais par exemple, le mois dernier, heu, pour l'anniversaire de ma belle-mère, heu, mon cadeau ça a été de lui faire un un montage vidéo, heu, bon un peu particulier avec un petit peu de travail IA, enfin je lui ai fait un truc où où je les ai je l'ai fais bien rigoler. Ça m'a pris beaucoup de temps, heu, de faire ce montage là et et heu et elle a adoré son cadeau et ça a été, heu, ça a été une pour elle une belle reconnaissance hein. De la même manière où j'avais fait un j'avais fait tout un travail de calligraphie, heu, pour leurs 50 ans de mariage, heu, où j'avais fait un sur un papier parchemin un truc. J'y ai passé pas mal de temps aussi, heu, ça m'avait couté, heu, 10 euros je crois le papier parchemin voilà donc c'était pas une question de de de budget et c'était surtout du temps passé et elle l'a accroché dans son salon et ce qui fait plaisir c'est c'est aussi la reconnaissance de de voilà, de de de l'effort qui a été fait pour le cadeau, le fait qu'elle ait vraiment apprécié ce ce cadeau parce que c'était, heu, très personnel et justement que j'y avais passé un peu de temps. Donc c'est vrai que je je le fais à l'occasion, hem, pareil pour l'anniversaire de mariage avec ma femme ou ou les noces de bois, je lui ai fait un un travail de pyrogravure, heu, heu, voilà, pour marquer le coup et c'est pareil, hein ça m'a coûté 5 euros en bois, bon c'était pas le voilà. Hem, mais heu, oui.
Ouais. Waouh! Ouais, c'est chouette. Oui. Ouais, c'est sûr. Waouh! Ouais. Mais tu vois pour pour, heu, pour l'histoire de tes enfants, enfin, je sais pas quel âge ils ont tes enfants, mais tu on peut par exemple, heu, penser à créer un jeu ou enfin, tu vois? Heu, je sais que ça peut se faire par exemple une escape game. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Mais, heu, faire un espèce de jeu de piste, heu, dans la maison ou dans un dans un parc. Enfin, tu vois? Tu as tu peux avoir quand même des alternatives, même si c'est pas heu, enfin, tu vois? C'est pas un une création du même type que ce que tu as pu faire pour ta femme mais, heu, enfin, ouais, tu peux avoir d'autre idée quoi.
Tout à fait, oui. Mmh mh. Oui, après le le le la quand je parlais de de cette pression sur pour la dépense sur les événements. Bon il y a il y avait l'exemple des cadeaux mais c'est vrai qu'il y a, mmh, il y a pas que ça hein, je pense même au au mmh, à d'autres moments là si on parle. Bon ou en restant dans la période si on parle du Nouvel An ça va être cette, heu, cette pression parce qu'il faut pour l'événement il va falloir manger des huîtres, il va falloir manger ça, il va falloir et heu, et c'est un peu voilà, on va acheter tout un tas de trucs. Le pire c'est que des fois on n'aime pas particulièrement ça. Mais faut l'acheter pour l'événement.
Ouais. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Ouais, ouais, je comprends, hem, alors, je pense que par rapport à ça, est-ce que, heu, de proposer des alternatives, enfin, je sais pas si au niveau du Nouvel An, par exemple, si c'est toi qui t'en occupes, heu, tu peux proposer, heu, par exemple, je sais pas quelques mois à l'avance de dire: «Bon bah, pour le menu, ça sera peut-être un petit peu différent mais hem, c'est juste un test pour voir si ça si ça peut convenir aux gens» parce que moi, j'ai j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui sont dans le même cas que toi hein. Me j tu prends l'exemple du Nouvel An, moi j'ai l'impression que les les gens, ils se ils ont l'impression qu'il faut faire comme ça pour que ça plaise aux personnes et en fait, heu, au final, il y a plein de personnes qui sont face à des situations et finalement ça leur va qu'à moitié quoi. Donc, heu, donc, heu, je me dis des fois, heu, si on est à l'initiative pour changer un petit peu la donne et de proposer autre chose, heu, tu vois? Tu peux tu peux aussi étonner et étonner en bien et du coup te <tsk> comment dire, te faire remarquer par ton originalité, donc, heu, ça peut être un un point positif.
Mmh. Oui. Alors C'est vrai c'est vrai mais, hem, j'ai l'impression que c'est aussi, heu, générationnel, finalement. Parce que comme tu dis, heu, je suis d'accord qu'il y en a plein qui sont dans ce cas de figure-là, sur notre génération, finalement, heu, mais sur les anciens, là, on fait Nouvel An avec, heu, avec la famille, avec tous les anciens, les les les parents, des oncles, des tantes, heu, donc une autre génération qu'ont qu'ont qu'ont 60-70 ans aujourd'hui, et hem, et eux, par contre, il y a des, hem, des traditions, on on c'était impossible de déroger, heu, le nou le Nouvel An on l'organise chez nous, cette année, justement avec toute cette génération-là et heu, c'était hors de question de parler d'autre chose pour le repas.
Ouais. Ouais. D'accord. D'accord, et heu, dans ces cas-là, enfin, ce que je comprends complètement, hein, la problématique.
On n'aime pas on n'aime pas les gâteaux, par exemple. On n'aime pas le nous on n'est pas pâtisserie, on n'est pas sucrerie, et heu, on a fait un, mmh, un anniversaire, c'était pour qui il y a pas longtemps? Parce que c'était une réflexion de de ma belle-mère qui dit: «Oh! Mais, heu, il y avait pas de gâteau, heu, c'était pas un anniversaire!». On aime on n'aime pas ça nous, et donc cet anniversaire, on le voyait, heu, autrement. On le voyait autrement parce que un truc qui nous ressemble plus parce que faire un gâteau alors qu'on n'aime pas ça, finalement, est-ce que c'est l'anniversaire de la personne si on fait un truc qu'il n'aime pas? <chuckles>
Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, ça c'est sûr et puis, heu, enfin, moi n j'ai l'impression dans ce que tu me dis que ces personnes, elles ont besoin de marqueurs, enfin, tu vois, heu, qui les rassurent, heu, enfin, un anniversaire, ça se fait un ga avec un gâteau, heu, le nouvel an, ça se fait avec des huîtres, par exemple, enfin, j'imagine qu'il y a plein de, mmh, par exemple, un mariage, ça serait avec des dragées, enfin, tu vois, il y a plein de, mmh, <tsk> de raccourcis qu'on peut faire comme ça. Heu, est-ce que tu as déjà pensé enfin, là je prends le l'exemple des huitres que tu m'as donné, heu, tout à l'heure, heu, penser, heu, tu, enfin, voir, heu, par exemple, heu les, heu chez le producteur directement peut-être, heu, du coup, il y aurait des dépenses qui seraient moindres, enfin, tu vois, heu, qui pourraient parce qu'ils passent pas par, heu, des revendeurs. Heu
Ouais. Mmh. Ouais. C'est ça. Oui. C'est vrai que je l'ai pas vu dans ce sens-là. Je je je c'est vrai que je m'offu j'ai tendance à m'offusquer par le la pression, heu, obligatoire de devoir acheter ci, acheter ça et c'est vrai que j'ai pas pensé, finalement, hem parce que, oui, il faut différencier le la pression de la dépense et finalement le respect de la tradition, effectivement, et j'en j'en je comprends ce que tu dis, et c'est vrai que je peux respecter la tradition, en n'étant pas obligé d'aller dans la dépense des circuits traditionnels finalement. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi que que qu'on n'est pas obligé de suivre les dépenses habituelles, et d'acheter forcément au même endroit, mais on peut aussi voir la dépense autrement, tout en respectant le les habitudes. Hein, c'est vrai.
Mmh. Ouais. Ouais et et après je j'aurais peut-être aussi une autre idée, mais bon, je pense que ça peut-être que ça dérangerait, heu, du coup, la les personnes de ton entourage. Heu, je sais qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, heu, tu vois, hem, fêtent Noël, heu, après Noël parce que, heu, bah, du coup, heu, les buches de Noël, par exemple, elles sont elles sont en promotion, heu, il y a des personnes qui qui fêtent, heu, la Saint-Valentin après la Saint-Valentin, bon, bah et heu, pour une question de budget et enfin, je sais pas si ça pourrait, heu enfin, j'imagine qu'ils sont aussi attachés, peut-être aussi, à la date. Je sais pas si c'est le cas, heu, dans ton entourage ou pas?
Mmh mh. Oui, après c'est bon, c'est c'est une possibilité mais c'est, heu, hem pour moi, on reste un peu toujours sur cette même problématique finalement de c'est on reste comme lié à l'événement et pour cet événement, faut dépenser quoi. C'est et c'est vrai que ouais, c'est c'est somme toute personnel après c'est c'est aussi souvent des des, heu, des traditions finalement qui sont liées aux événements sociaux mais ce qui est ce qui est plus dérangeant, c'est quand c'est des événements qui sont purement commerciaux, je pense particulièrement au au Beaujolais, par exemple, qui était aussi un truc récent. C'est enfin, tout le monde dit que c'est pas bon le Beaujolais, mais tous les ans, il faut en boire. <laughs> C'est ça mais heu, mais bon, voilà, c'est mais effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que là, mmh, on peut voir aussi la dépense autrement et et et et finalement, heu, l la limiter et pas forcément, heu, être à hauteur d'une des potences importantes et essayer d'avoir une certaine maîtrise par rapport à ça. C'est vrai, je retiens le le conseil, on n'est pas obligé de de garder des vieilles habitudes de de pour se fournir finalement. <chuckles>
Ouais. Oui. Ouais, oui. Oui, oui, c'est paradoxal, hein. <sighs> C'est sûr. Ouais, en ouais, en tout cas, moins la subir, quoi.
Merci beaucoup.
<tsk>